Ja du hast ganz tiefe Muskelschmerzen und und also, sch regelrecht du schreist fast von dem Nervenschmerz. Das ist unglaublich. Ich kann's überhaupt nicht beschreiben. Also, ich habe ich habe wirklich schon einiges gehabt und auch ganz schwer Covid mal gehabt, aber das muss ich sagen, das war für mich so
Wei Ja. Das noch nicht. Also ja.
ne, und dann lag ich abends im Bett und habe mal so drüber nachgedacht, ja, wer hat eigentlich die Impfung für, äh, die Windpocken erfunden, ne? Weil das ist auch mal so was, ne? Ich meine, diese Grund äh, Viren, die ja auf der Erde existieren, die uns umbringen können, ne, also, schon als Kinder, ne äh, also, teilweise auch, in dem ne?
Windpocken, ja. Un Ja. Also, ich muss sagen also, die Erfindung kann aber also, d für Windpocken kann noch nicht so alt sein, ne, weil ich hatte diese Impfung nicht, mein Sohn hat es aber schon.
Ja. Ne, glaube ich auch nicht. Ja.

Ja, das ist also, ei und du kannst eben selbst mit der Impfung noch mal die Gürtelrose bekommen, solange du eben Windpocken hattest, und ich hatte sie als Kind. Ähm, und das ist etwas, da muss ich echt auch sagen, diese Menschen
Also Ah, okay. Ja. Oh, da muss ma ja immer aufpassen? Ja, ist das ist das 'n Grund, warum's ausbricht?
Ja, ja, äh Äh, ja, die also, die kann bei allen ausbrechen. Es ist natürlich umso älter du wirst, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Ähm, man kann sich auch gegen die Gürtelrose impfen lassen. Das will ich aber nicht, weil es 'ne ziemlich heftige Impfung ist. Äh, das sind irgendwie so 2 Dinger. Ähm, also, das ist mal das eine, und dann ähm, es ist halt einfach
Ja. Ja. Okay. Und du hattest ja jetzt Also, wenn man's einmal dann hat, ist dann auch fertig, oder? Auch nicht? Ach, ach, ach, ach.
Ne, ne, a a kann man immer noch wiederbekommen. Und mich hat's halt wirklich also, ich ich ha habe noch das Gefühl gehabt, ich hatte viel Glück, dass ich überhaupt 'n Ausschlag bekommen habe, weil wenn du den Ausschlag nicht bekommst, dann ist es eine innere Gürtelrose. Das heißt, die legt sich dann aufs Nervensystem und kann dich lähmen, ne?
Ah. Na toll. Weißt das gar nicht. <gasps> Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte.
Ist richtig intensiv, ich hatte keine Ahnung, gar keine Ahnung.
Ja, das da redet ja gar keiner drüber.
Nein, und es da ist aber momentan und es wird auch ganz viel so bei CWS und so weiter kommen dann so die Ansagen: „Wenn Sie Gürtelrose haben oder“ ne? Ich so: „Sage mal, also“ ne? Und meine Tante hatte es vor Kurzem auch. Also, äh, ganz komisch, ja, ja, ja.
Ach blöd, ja. Krass. Erst hört man's gar nicht und dann überall, ne?
Jei Und ich finde halt solche Menschen, die so was erfunden haben, ja, also, solche Impfungen, da habe ich mir auch wieder gedacht also, erstmal, wie wie macht man ne, wie kommt man Ist ja alles dann Chemie und ne? Und, also, irre, ja? Da habe ich mir dann auch gedacht und ich liege hier ja und kriege ja, ja. Oh Gott, echt, also, ne? Also, es gibt schon
Krass. Wie kommt man dahin, ne? Ja. Ja, Hut ab zu den Leuten, weil ja. Ja. Also, wir würden wir würden an an Schnupfen sterben, wenn's so Leute nicht gäbe, ne?
Ja, richtig. Ja, das ist ne? Ja, ja, das also, wirklich, ne? Also, ich meine, gut, wir haben auch 'n Immunsystem natürlich, ne? Und das das das, wenn man da mal durch ist, dann schützt es ja eigentlich fast davor, ne? Aber
Klar. Ja. Aber erstmal dahin zu kommen, ne? Auch auch für kleine Babys und so, also, Impfung
ich finde halt solche Ja, ja, ne? Total, total, ne? Und, also, diese Menschen, die dann und deswegen meinte ich vorhin auch so Penicillin, ne? Weil das ist ja auch so dieses dieses wurde übrigens, glaube ich, so viel ich weiß, von 'nem Deutschen erfunden, ja. Mhm.
ist wichtig, ja. Wie kommt man da hin, ne? Von wem?